Ah, wala. Hindi ko siya ginagamit, actually. Siguro noon, oo, um, ayun nga, um, hindi naman totally pero masasabi kong naadik ako sa social media and parang ginagawa ko siyang reference, especially noong pandemic, di ba. Um, da diyaan, halos naadik lahat or parang na-hook lahat dahil sa social me sa social media. Tama, mm, walang choice, 'di ba, walang ibang magawa. So 'yon, parang, bata pa kasi ako no'n, eh, mga 15 years old, no'ng nag-start 'yong pandemic, so talagang teenager tapos lalaki, alam naman na 'yong mga teenager na lalaki, ayan, diyan na 'yo diyan na usualling nagsa-start 'yong barumbado phase nila, 'di ba. Immature phase, diyan na talaga parang pagdadaanan sila, eh, same ako, same sa'kin na madali akong maimpluwensyahan, ng mga bagay-bagay. So 'yon, dahil sa social media may mga na-adapt akong personality noon, may mga bagay akong ginagawa dahil feeling ko cool kasi trendy or something. Pero ngayon naman hindi na, um, masasabi ko na, um, walang bearing 'yong social media sa mga desisyon ko, sa mga malalaking bagay, ah, pero pag sa mga, um, normal lang or medyo maliliit for example siguro, kung ano 'yong kakainin ko today or 'yong mga trav or 'yong mga destinations na gusto kong puntahan. Meron pa ring ano, epekto 'yong social media doon kasi, 'yong mga reviews, eh, 'di ba, kumbaga may epekto din sila para sa'kin, so 'yon.
<laughs> Kasi, stay at home. <laughs> Oo. <laughs> Okay. Mhm. <chuckles> Mhm. Okay. Nagkakaroon ka ng idea, okay.
Tama, idea. Sa mga maliliit na bagay lang 'yon, pero sa, pangkabuuan or parang 'yong mga seryosong bagay na talaga, like political stance, kumbaga parang opinyon dito sa isang bagay na 'to ako na 'yong sarili, na nagbubuo doon. Kumbaga hindi ako magre-rely sa opinyon ng iba sa social media, hindi ako magpapadala sa mga agenda posting, na talagang nauuso ngayon sa pulitika natin, as long as kaya kong mag-formulate ng sarili kong opinyon, ayun, do'n ako magbabase.
Mhm. Mhm. Ayun. Mhm. Okay, ang galing naman. Mhm. Ayan. Kumbaga, ang galing naman, 'no, ang husay, na sinabi mo na talagang ngayon, ah, kumbaga nakakaya mo na siyang kontrolin. Oo, limitahan 'yong paggamit ng social media kasi nakita mo na, kung ano 'yong bentahe ng, ah, laging nakatuon, nagpapaapekto at saka 'yong hindi, mhm, ayun. Eh, tungkol naman sa komunikasyon, paano nakakatulong ang media sa pakikipag-ugnayan mo sa pamilya o kaibigan o 'di kaya oo, mga kapamilya na nasa malayo o 'di kaya mga kaibigan na long distance?
Tama, mm.